اشتغلت ب آآ، ك قد أسبوع أو أسبوعين.
إمم.
حاجة زي كده، يعني حوالي نص شهر.
آه، آه، كتير برضو مش قليل على على حد لسه أول مرّة يشتغل يعني.
آه، فحسيت أصلًا إني إني بالضبط، فأنا حسيت إن كل الموضوع غلط في غلط.
إمم. إمم.
فاهمة، بس طبعًا ما حبيتش بس في الموضوع الاستغلال في يعني م يعني عيب، يعني المفروض أصلًا المفروض يعني أ أ يعني أنتم ده العكس اللي يحصل، أنتم تشوفوا واحد لسه ما عندوش خبرة في سوق الشغل مثلًا أو واضح كان إن هو خام في الحوار ده، المف تنبهوه وتساعدوه بقى و وما تاكلوش حقه يعني.
امم، تنبهوه بقى. إمم إمم، كانت تجربة سيئة معلش. <chuckles>
واخده بالِك؟ آه، ف فأنا بقى إيه.
طب إيه بقى ال يعني قررت إنك تشتغل تاني في موضوع الترجمة والَّا قررت، لأ والله مش داخل المجال بقى تاني ده خالص؟
إمم جربت بصراحة، بس على طريقة مثلًا يعني More professional كده، قُلت أدوّر بقى على نفس الموضوع ده بس إيه، آه <tsk> بس <tsk> ما لقيتش بسهولة بقى وحاجة زي كده بقى، ف فنفّضت يعني.
إمم، زي إيه؟ إمم. إمم، طيب كانت إيه بقى الشغلانة التانية؟
اشتغلت بقى حاجات تانية. اشتغلت أنا بقى اشتغلت لحسابي.
إمم، إزاي؟ إحكِ لي.
أنا أصلًا برضه دماغي طول عمرها Business كده، فقمت عامل Business بقى، كان لسه بقى النت بيقول يا هادي، لسه بقى داخل بقى، النت لسه كده جديد هو كمان.
إمم. إمم. إمم.
فقُمت فاتح م آآ، أنا ع عندي عندنا أصلًا كده عمارة وكده وتحت في محلات، فالمحلات دي قمت فاتحها لحسابي أنا بقى.
إمم أوكي.

آآ، في ال في الseason بيبقى في شغل كده، إنّما في العادي ما فيش كل يوم ال
في العادي في العادي في في ال في برضه، بس طبعًا ر رحلة زي البحر مش هتنفع طبعًا إن حد يطلعها في يناير يعني، آه، مش هيطلعها في يناير يعني، المَيّة تلج يعني.
مش بنفس الroutine إمم، اهم. إمم. <chuckles>
آه، آه يعني بس السفاري آه، السفاري آه وcity tour آه والأقصر آه، ما عدا البحر، البحر كانت م في ناس برضه بتروح في ال في يعني أنا شُفت ناس كده روس
إمم.
روس كانوا بينزلوا، عندهم ال أصلًا در هناك في روسيا -40 فعندهم هنا مثلًا في مصر درجة الحرارة 10 والّا 5 ب دي بالنسبة لهم حَر، كانوا ينزلوا المَيّة عادي.
إمم. إمم. إمم.
فاهمة؟ حسب الناس بقى وجلدهم وكده يعني. أنا عمومًا يعني انبسطت أوي من الشُغلانة دي، وحلوة أوي.
إمم. أ حلو والله، بس أنا كنت هاسألك على حاجة مهمة في النقطة دي، ال ال الوقت اللي كان بيبقى مضغوط في المو في الseasons مثلًا و وكنت كنت بتعمل إيه؟ يعني كنت بتسترّيح إمتى أو بت بتوازن الدنيا ازاي؟
إمم. لأ، ما ك ما كانش فيها ف آه صح، ده فعلًا سؤال جميل أوي، صح، فأنتِ آآ، أنتِ كده فكّرتيني أو حتى جيتِ على الوجع.
<laughs> احكِ لي.
ما كنتش بانام.
آه. صعب كده.
بمعنى، عندي الأقصر، أنا مثلًا طلعت الأقصر التلات، طبعًا الأقصر دي بتاخد اليوم كلّه.
إمم. إمم.
تخيلّي مروّح الساعة 23:00 والساعة 01:00 عندي مطار، فأنا من كُتر التَعب نمت ساعتين، غمضت غلم أنتِ عارفة لمّا واحد بقى ي خلاص، آه بيغم عليه، يعني ن أنا أقعدت على الكنبة كده لقيت نفسي نمت.
بتنام في الطريق كده شوية، امم. إمم، إمم، إمم. امم.
وصحّاني بقى 100 تليفون من سواق الأوتوبيس اللي مفروض ييجي ياخدني عشان إيه، هنروح المطار.